Э, я пытаюсь, я работаю над этим. А, мне кажется, есть какие-то успехи, но, ха, мне кажется, еще всё не абсолютно идеально.
Мгм.
Вот. Могу тебе Мгм.
Ага. Ну, это, наверное, дорога, да? <chuckles> Расскажи, какие может быть вещи уже работают для тебя.
Да. Да. Расскажу тебе как я пытаюсь выстроить свой день, а, потому что, ам, м, на самом деле, в, э, в планирование дня уже входит, ам я пытаюсь вписать всё. <chuckles> Всё, что нужно сделать
Мгм. Мгм, да, и работу, да, и время для творческих, мгм.
Да. Да. Смотри, часто люди, которые, э, у которых есть какая-то работа или какое-то творческое занятие, мне кажется, часто они, э, оставляют творчество, м, на потом, скажем, э, либо на выходные, либо на, м, какой-то день, когда освободится какой-то день где-то, непонятно где, когда. <chuckles> Вот. А я
Ага, то есть время уделяется, получается, на творчество по остаточному принципу. Вот я сделаю работу, переделаю там все дела, и я, <chuckles> если будет время, то потворю. Так. У тебя не так?
Это, да. Да. Вот, вот. Да, ну, смотри, вот ты очень правильно подметила. Но я считаю, что вот как ты говорила, да, если останется время, то я займусь вот этим творчеством, да. Но, э, мне кажется, не бывает такого <chuckles> не бывает такое, что <chuckles> осталось свободное время. <chuckles> Я такое не замечала у себя.
<chuckles> Да. Да, работа и другие дела имеют тенденцию расползаться на всё время, да? <chuckles>
Это точно, да. И даже вот когда нету каких-то таких серьезных дел, э, всё равно, э, что-то появится, да. Там телефон откроешь- и всё. <chuckles> У тебя появились дела: там, нужно с кем-то общаться, кому-то сообщение в, э, прислать, ответить на что-то, э, посмотреть, что-то лайкнуть
Да, такой портал в другое измерение, и ты проваливаешься.